Hangi yemekler sana ait hissettirir mesela?
Eee, ben küçüklükten yediğim yemeklere daha aşina olduğum için Türk yemeklerini çok seviyorum ve özellikle de sokak lezzetlerini çok seviyorum açıkçası.
Hımm. Aslında, hani, bazı yemekler sadece tat değil de kimlik gibi olur. Aslında sen de o tarz, eee, Türk yemeklerini, eee, be Peki, sana, hani, bu benim dedirten o yemek mesela var mı bu benim dediğin?
Evet. <chuckles> E Kesinlikle iskender çünkü her şey var içinde.
A Anladım. Peki, ilk yediğin anı hatırlıyor musun iskenderi? Nerede yemiştin?
Eee, ya, ben Türkiye'de küçük bir şehirde, eee, büyüdüm. Eee, orada belli böyle kebapçılar oluyordu. Bel yani belli şeyleri belli yerlerde yiyordun. Oranın meşhur bir yeri vardı. Eee, oraya ailecek giderdik ya da sınıfça da giderdik. Orada yediğim iskenderi unutamıyorum açıkçası.
I hı. Hı hı. Ne güzel. Peki, eee, iskender sonrası, hani, tükettiğin böyle çay veya iskenderi ayranlı mı tüketirsin? O içecek seçimin nasıl oluyor?
Eee, genelde ayran tercih ediyorum ama şey diyorlar: "Hani iskenderin yanında yoğurt var, niye ayran içiyorsun?" Ben ayranı çok seviyorum çünkü kola gibi şişirmiyor. Ondan dolayı açıkçası ayranı tercih ediyorum.
Hıı. Anladım. Peki, ailenin, memleketinin veya, hani, büyüdüğün çevrenin bu seçimlerde etkisi oldu mu?
Eee, ailemin olmuş olabilir çünkü mesela, eee, içecekten bahsettik, kola mesela benim annem kola çok, eee, eve sokmayı tercih etmezdi, zararlı olduğu için. Eee, şu anda hepimiz içiyoruz bu arada, onun, eee, etkisi var ama <chuckles> yani, genellikle, eee, ailede tabii ki akşam mesela ayran hep birlikte severek içtiğimiz için belki o bende etki olarak kaldı, ona devam ediyor.
Hı hı. <chuckles> Olabilir, eee, bir de, hani, bazı tatlar vardır ya, insanın o çocukluğuna götürür onu, evde yapılan yemek gibisinden. Hani, senin çocukluğunda kalan, o unutulmaz dediğin yemek hangisi?
Evet. Eee, mantı diyebilirim ona çünkü hatırlıyorum, küçükken biz, baba ben çok küçüktüm o zaman, babaannemle oturur, birlikte mantı açardık. Oradan bir kalma anısı var mantının bende, zaten tadı da çok güzel, hani. Ama o beni küçüklüğüme götürür direkt yani.
Hımm. Anladım, peki, ailede, eee, yemeği daha çok anne mi yapar, anneanne mi, büyükler mi yapar yoksa, hani, baba mı yapar, nasıldı?
Eee, bizde aslında karışık, mesela, babam da annem de çok güzel yemek yapıyordu. Babam bal balık ürünlerini babam yapıyordu hep veya salatayı, ama diğer ev tarzı, ev çeşidi yemeklerini, çorba olsun, sulu yemekler olsun, onu annem yapardı.
Hı hı. Anladım. Anladım. Peki, mantıdan bahsettin, hani, seni çocukluğuna götürüyor. Eee, bu etli mantılar var aslında, onlar, eee, böyle, küçük küçük olanlar da var. Bir de çıtır mantı var hani. E, çıtır mantıyı denedin mi hiç?
Hı hı. Evet, Evet. Eee, denedim hatta normal mantıdan daha çok sevdiğim dönem olmuştu, öyle söyleyeyim. Aslında, mantının bir sürü çeşidi var. Ben mesela Sinop mantısını da denemiştim, ona da hayran kaldım mesela. A, ge genel olarak bütün çeşitlerini seviyorum, diyebilirim.
<chuckles> Evet. Hı hı. A! Peki, o mantıyı da, hani, eee, sosla ve yoğurtla yeniliyor ya. O sosu, sen de koyuyor musun, yoksa sadece yoğurt yeterli oluyor mu?
O, sos mutlaka olacak bence. <chuckles> O sos olmadan, eksik oluyor. Eee, i mesela s illa salça sosu değil de mesela üzerine en azından bir tereyağı yakılmasını, ııı, ben tercih ediyorum.
<chuckles> Anladım, İ İskender'i de, eee, tereyağdan sevdiğin gibi belki, onu da sevebilirsin. Bir de bazı yemeklerin hani kokusu vardır, onlar da geçmişe götürür insanı. Belki, hani, böyle, yaz akşamı olabilir, bayramlarda olabilir, böyle, et kokusu da olabilir. Senin için o kokuyla özdeşmiş bir yemek var mı?
<chuckles> Evet. <chuckles> Hımm. Güzel bir, eee, noktaya değindin açıkçası. Iıı, genelde onu çorbalarda alıyorum, diyebilirim. Şu an direkt, yani, o koku dediğinde benim aklıma çorba geldi. Çok klasik olacak ama mercimek çorbası, domates çorbası. Ben, domates Mesela salçanın kokusuna da bayılırım. O yüzden o çorbayı kokladığım an beni direkt Ya, mesela domates çorbasını ben çok sevdiğim için her Türkiye'ye gidişimde teyzem mutlaka bana domates çorbası yapar. Çok s çok sevdiğimi bildiği için o beni oraya götürür, yani direkt eskiye.
<chuckles> Hıı. Anladım. Hı hı. Yani evet, aslında, hani, Türk kültürü, Türk mutfağında çorbaların yeri gerçekten de, eee, ayrı. Hani, böyle, bir de şey çorbalar vardır. Eee, sağlıklı, böyle, kelle paça tarzı, işkembe tarzı, böyle. Eee, o ço o tarz çorbaları peki, iii, seviyor musun? Hani, Beyran da olabilir bu.
Evet. E evet. Eee Bayılıyorum açıkcası. Hatta ben <chuckles> Beyran içmek için Antep'e gitmiştim, yani, sırf onu denemek için. Bir de ben Türkiye'ye gittiğimde Yurt dışında yaşıyorum ben. Türkiye'ye gittiğimde kesinlikle i ilk 5'imde işkembe çorbası içmek vardır, öyle söyleyeyim.
<chuckles> Evet. Anladım, ne güzel. Eee, ay Peki, hani, şeyden bahsettik, işkemb eee, iskender, mantı. Şimdi bazı yemekler yalnız yenmiyor. Hani yurt dışındasın sen de, yanında biri olmalı, sohbet etmelisin gibi. Hani paylaşınca daha güzel olan bir yemek var mı senin aklında, hani, ya da, hani, "Ben sessizce mi yerim, genelde." diyorsun.
Hı hı. Evet. Eee, yani şimdi, yurt dışında mecbur olarak sessiz ve yalnızca yiyorsun, hani, arkadaşlarınla arada bir çıkıp sosyalleşip birlikte yemek yiyorsun tabii ki ama Türkiye'de mesela bizim o meze kültürünü ben çok seviyorum. Oturup arkadaşlarımla sohbet ederek yemeyi, yani arkadaşlarınla oturup sohbet ederek ve aileyle de olabilir. Aklıma gelen tek şey, eee, ya, ilk şey diyeyim daha doğrusu, meze sofrası oluyor.
Hı hı. Evet. Hımm. Evet. Hani, i eee, arkadaş, aaa, arkadaşlarla toplanınca, hani, konuşurken de, eee, bir şeyler içip bir yandan da, hani, o mezeleri yemek gerçekten de, eee, farklı hissettiriyor. Eee, yurt dışında olduğunu söyledin şimdi. Hani, yurt dışında yaşayan insanlar, eee, hani Türk ev yemeğini biraz da özleyebiliyor. Eee, kendi de yapabiliyor ama yapamadıkları da oluyor. Sen hiç hani, böyle, "Keşke, şu yemeği benim için biri yapsa da yesem." belki annen olabilir, aaa, baban olabilir. O du o d özlemi nasıl gideriyorsun?
Evet. Hı. Evet. <chuckles> Açık. Eee, oluyor tabii ki. Çünkü burada her şeye ulaşamıyoruz, her şeyi bulamıyoruz burada. Eee, mesela en basitinden geçen bir pilav, kuru fasulye yapayım dedim. Çok basit aslında bir yemek ve çok, eee, <chuckles> yani normal yenen bir yemek. Olmuyor. Yani Türkiye'de yapılan gibi yapamıyorum. O tadın eksikliği oluyor ama şöyle, nefsimi köreltiyor mu burada? Köreltiyor. E, Türkiye'ye gidince daha güzelini, daha istediğim şeklinde olanı yiyebiliyorum.
Hı hı. Evet. Hı hı. Evet. Hımm. Ne güzel aslında. Evet, hani yurt dışındaki aslında fasulyelerde birazcık şekerli de olduğu söyleniyor. Eee, belki de, hani, Türkiye'deki fasulyelerden farklı olduğu için de olmuyor olabilir. Eee, bir de, hani, zamanla tama damak tadı da değişiyor. Eee, damak tadı değişince şimdi eskiden sana kötü gelen ya da nefret ettiğin bir yemek belki şimdi sevdiğin bir yemek olabilir. Sende de böyle yemekler oldu mu?
Evet. I Kesinlikle. Kesinlikle, ben mesela yurt dışına taşınmadan önce bazı şeyleri hiç yemiyordum. Ya, o ya yaşla da ilgili olabilir ya da yaşadığın şeyle de. Mesela ben rokadan Rokayı hiç sevmezdim. Buraya geldim, roka yemeye başladım. Engi enginar aynı şekilde, enginar yemiyordum. Burada bir anda enginar sevmeye başladım. Damak tadım değişti, açıkçası. Direkt, hani, o Türk yemeklerini arıyorum, tabii ki bu enginar, roka Türkiye'de de bulunuyor ama, hani, o damak tadı geliştiği için yeni tatlara daha açık oluyor galiba insan.
Imm. Olabilir, evet. Ha! Evet. Evet. Eee, yeni tatlara açık olduğunu söyledin. Ben de aslında bu tarz bir soru sormak istiyordum. Hani, kimi insanlar çünkü yeni şeyler denemekten kaçınıyor, kimi de, hani, böyle, eee, heyecan duyar, yeni şeyler deneyeyim diye. Senin, hani, böyle, yurt dışına da taşınmışsın, eee, yeni tatlara açılmak gibi şeylerin var mı? Hani, böyle, denedin de, "Evet, beğendiğimden daha güzelmiş." dediğin bir yemek var mı?
I hı. Hı hı. Hı hı. Hı. Eee, kesinlikle var. Hatta şöyle bir anım var. Eee, biz bir arkadaşımla Yani, ben bir arkadaşımla her hafta mesela değişik bir kültürden, bir mutfağın restoranına gidip onu tatmayı çok seviyorduk, beğenmeyebilirdik de ama gidip deniyorduk. "Burayı deneyelim, bakalım beğenecek miyiz, beğenmeyecek miyiz?" Bu Hint mutfağı olabilir, Ko Kore mutfağı olabilir, Çin mutfağı Gidip değişik değişik deneyip beğendiklerim olmuştu aralarında.
Hı hı. Evet. Anladım. E, şimdi, evet, dediğin gibi Çin mutfağı, Hindistan mutfağı, yani, her kültürün art yani, sofrası başka bir hikâye anlatıyor açıkçası ve Türk kültüründeki, hani, sofralar da açıkçası zengin, zengin. Eee, senin hani, sofra kültüründe hangi alışkanlıkların öne çıkıyor ya da hani, başka bir kültürden öğrendiğin, benimsediğin bir sofra ritüelin var mı?
Evet. Eee, şöyle, şimdi Türkiye'de vardı. Eee, hani, akşam birlikte sofraya oturup birlikte yemek yeme ya da topluca yemek yeme, eee, ama mu yurt dışına geldiğimde şu anda yalnız olduğum için tek başıma yiyorum. Eee, yerken canım sıkılmasın diye bir şeyler açıp izliyorum. Aslında, bir nevi monotonlaştı diyebilirim.
I hı. Hıı. Anladım. Anladım. E, bir de hani, bazı tarifler kitaplardan değil de yaşanmışlıklardan, anneden babadan gelir. Senin hayatında, böyle, onlardan kaptığın bir tarif var mı? Hani, belki de o yemeğin hikâyesi tarifinden daha değerli olabiliyor.
Tabii ki. Eee, demin bahsettiğim gibi, babam mesela, balık yapmayı çok severdi. İşte, arar arayıp konuştuğumda öylesine, ne yapıyorsun, ne ediyorsun, diye konuştuğumda, ben de diyorum ki, yemek yapacağım şimdi. İşte, ne yapacaksın? Balık yapacağım. Başlıyor tarif etmeye: Şöyle yap, şunu koy, domates koy, soğan koy. Baba, diyorum, ben sadece fırına atacağım, sade yapacağım. Yok, diyor, öyle olmaz, bunu koy, defne yaprağı koy... Ot o tarif veriyor bana, ben de burada yapıyorum açıkçası.
I hı. <chuckles> Evet hani, defne yaprağı bazen çok farklı tatlar da verebiliyor. Eee, et yemeklerinde genelde ve balık yemeklerinde kullanıldığı söyleniyor. Eee, evet, hani, çorbadan bahsettik, işkembe çorbası dedin ama gerçekten de çorba kültürü Türkiye'de çok fazla. Belki şu an yaşadığın yerde de be o kültür olabilir. Yani, o çorba, hani, bazen insana huzur veriyor. Yani, sen işkembe dedin ama, hani, başka böyle bir çorba var mı, yediğinde "Tamam şimdi s iyi hissediyorum." dediğin, hani, hastaydın veya, hani, belki de basit ama, hani, anlamı büyük olan bir çorba?
Evet. Kesinlikle. Hı hı. Hı hı. Evet. Hı hı. Aslında güzel bir şeye değindin. Burada benim yaşadığım yerde çorba kültürü çok yok. Eee, ben bir kere çorba yapmıştım, İspanyol bir arkadaşım vardı, eee, ona da verdim. Bana bana dediğin şey şuydu: "Ne oldu, hasta mı oluyorsun, niye çorba yaptın?" demişti. Yani, burada birazcık o gözle bakılıyor ama ben, eee, seviyorum çorba içmeyi yemeklerden önce özellikle. Eee, ezogelin çorbası diyebilirim ama, hani, onu yapması birazcık zor açıkçası. O yüzden kendim yapmıyorum. Bir tek Türkiye'ye gittiğimde orada içiyorum.
Hıı. Evet. <chuckles> Anladım. <chuckles> Anladım. Eee, şimdi tek olduğunu söyledin. Yurt dışında olduğunu söyledin. Şimdi yemek ve kim hani, yemekte kimlik de oluşturabilirsin. Sonuçta Türkiye'den gelmişsin farklı bir ülkeye. Eee, işte, seni tabakta, böyle, yansıtan, karakteristik böyle, bir iz olan bir yemek var mı, hani, "Evet, bu benim yemeğim!" dediğin?
Hı. Tabii. Eee, ş
Yaparken daha doğrusu, yerken değil de.
<chuckles> Yani, yerken hepsi için diyebilirim neredeyse. Yaparken evet, bir tane var aslında. Onu, eee, yapmayı da seviyorum. Sağlıklı buluyorum, çünkü bir yandan sporla uğraşıyorum. Eee, biraz biraz kendime böyle hem hafif hem kolay yapabileceğim hem de lezzetli bir şeyler yapmak istiyordum. Eee, mesela makarna ya, makarna yemek yerine kabak ve havucu, ııı, aynı spagetti tarzında kesip, eee, aynı makarna şeklinde soteleyip üstüne, gene iskenderdeki gibi, yoğurt, onun üstüne de bir kıymalı harç koyup, böyle, spagetti yiyormuşum gibi bana, eee, o şeyi veriyor, o hissi veriyor hem de sağlıklı olduğu için mutlu oluyorum.
Hıı. Ne kadar güzel. Evet. <chuckles> Hı hı. Evet, hani, aslında ilginçmiş. Eee, bu senin özel bir yemeğin gibi duruyor açıkçası. Şeyden de bahsettik, hani, arkadaşlarınla, eee, oturduğunuz sofra mezelerinin olduğu. Şimdi her sofranın bir hikâyesi olabilir, kimisinde kavga da olabiliyor, kimisinde kahkaha da olabiliyor. Senin unutamadığın, hani, "o masa" dediğin masa var mıydı, ne konuşuldu, ne oldu o masada? Hatırlıyor musun?
<chuckles> Evet. <chuckles> <giggles> E Ya, şöyle, ımm, mesela, eee, burada, buraya taşındığımda biz bir arkadaşımla, eee, böyle meze masası hazırlamıştık, aynı zamanda misafir çağırmıştık ve eve yeni gelen biri vardı. Biz eve her yeni biri geldiğinde sofra hazırlıyorduk. Hem böyle tanışma hem birbirimizi tanıma hem, eee, o sıcaklığı <clears throat> hissetmek açısından. Eee, o benim çok <clears throat> Pardon. O benim çok hoşuma gitmişti, başka dışarıdan arkadaşlarımızı da çağırmıştık ve böyle yemekten memnun oldukları için de biz ekstradan bir mutlu olmuştuk. Onu diyebilirim. Böyle bir de, eee, kültürümüzü yansıtan Türk mezelerini yapmıştık. O yönden de çok hoş olmuştu.
Hı hı. Anladım. Evet. Hı. Türk kültürünü de aslında yabancı insanlara tanıtmışsın burada. Eee, peki, hani, yemek yapmak gerçekten bazen insan için çok özel olabiliyor. Çünkü, hani, sen de, eee, ya ba yabancı yerdesin ve genelde kendi kendine yemek yapıp kendi kendine yediğini söyledin. Eee, sen, böyle, kendi kendine bir yemek yaparken, eee, nasıl hissediyorsun? Müzik mi açıyorsun yoksa düşüncelerinle mi yapıyorsun? Arkada bir video mu açıyorsun? Nasıl yapıyorsun?
Evet. Evet. Eee, şöyle, genelde açıkçası ben böyle çok uğraştıran yemekler yapmayı sevmiyorum, çok vakit aldığı için. Kısıtlı bir vaktim var. Eee, yemeğimi yaparken bazen, ııı, te laptopumu alıyorum, ımm, YouTube'dan, eee, komik videolar, böyle kafamı dağıtıcı videolar açıyorum. Çok, çok nadir de müzik dinlediğim de oluyor yemek yaparken. Ama, ııı, onun dışında, eğer bunlar hiç olmazsa, sessiz bir şekilde hızlı hızlı yemeğimi de yapıyorum o an. Eee, illa bir şey izlemem ya da dinlemem gerekmiyor açıkçası.
<chuckles> Anladım. Hı hı. Anladım. Evet, şimdi sormak istediğim soru vardı, eee, ve sen, hani, daha çok hızlı yemekler yapıyorum, iii, çok da beklemek istemiyorum dedin ama, hani, bazı yemekler sonuçta aceleyle yapılmaz, beklenir, demlenir, belki ertesi güne kalması gerekir. Iıı, sabır ister açıkçası, hani. Sen hiç böyle yemek yaptın mı hayatın boyunca?
Hı. <chuckles> Evet. Evet. Hı hı. Evet. Eee, yaptım, o işte vaktim bol olduğunda yapıyorum. <clears throat> Iıı, eee, soğan yahnisi vardı, ııı, sadece soğan ve et oluyor; ama böyle güveçte yapıyorum ben. Türkiye'den buraya güveç getirdim onun için. <chuckles> Evet. Böyle, eee, hepsini atıyorum 3 saat boyunca pişiyor, bırakıyorum, kısık ateşte 3 saat pişiyor ama yani o 3 saatin sonunda gerçekten değecek bir tat ortaya çıkıyor. O yüzden onu mesela, a, böyle arada bir yapmayı deniyorum açıkçası.
Bu tarz. Hı hı. Hımm. İlginç. N evet. İii, yaparken mesela birilerini de çağırıyor musun? Sonuçta emek veriyorsun, belki denetmek istiyorsundur.
<chuckles> Tabii ki. Çağırdığım arkadaşlarım oldu. Onların da beğenmesi benim de çok hoşuma gitti. Tattırdım onlara da. <chuckles>
<chuckles> Ne kadar güzel, bu arada yaptığımız sohbet çok keyifliydi, gerçekten sohbetten çok keyif aldım. Teşekkür ederim güzel sohbetin için.
<hiccups> Benim için de çok keyifli bir sohbetti, ben teşekkür ederim, görüşmek üzere.
Görüşmek üzere.